はいはい。でも結構、ほら、やっぱり、その、週末夜更かししちゃう方って、やっぱ、その、ま、普段は11時とか12時で寝るところを、朝の5時とかまで起きちゃう人も、やっぱりいるわけじゃないですか？はい、やっぱりそういう方とうんうん、と <laughs>
うんうん。 はあ。 なるほど。いや、そこまではね、体力がないんですよね、そこまで起きていられる。うーん。
いやいや、って考えると、別にそこまで何か注視するものでもないかなとは思うんですけど、やっぱご自身が気になるのであれば、何か一緒に、ね、対策というか、そこを考えていきたいですね。
うーん。 おお。 うんうん。 そうなんですよね。なんか、まあ えっと、子供もいるので、なんか、子供の、この、睡眠のリズムっていうんですかね、ま、そういったものを不規則にするのが、なんか、申し訳ないなとか
あ、はい。 うん。 うんうん。
思っちゃってますね。あと、なんか、身長がちょっと低いので
うーん。 はい。
はい。なんか睡眠がちゃんと取れてないから、なんか子供の身長も伸びないのかな、なんて思っちゃってるんですよね。
うーん、なるほどなるほど。何か他に懸念点とかって、それ以外にあったりしますか？
うーん。 へえ。そうですね、まあ、成長が遅い。ま、身長ぐらいですかね。あと体重もそんなに増えないので
はい。 はいはい。 うん。
うーん、もしかすると睡眠があの、すい週末のこの睡眠がたたっているのかな、なんて心配になってますね。
うーん、なるほど。じゃあ、その、今のところで、その、週末と平日で、あの、睡眠リスグが、リズムが違うっていうことで起きてる可能性があるデメリットとしての1つが、まず、あの、その、お子様の身長の成長っていうところと、あとは、その、し、ええ、一番最初のしゅ、ええ、週明けちょっと起きるのが辛いっていうところ
うん。 うんうん。 うーん。 うん。 はい。 そうです。全部に。 うん。 うーん、そうですね。うんうん。
って感じですかね。
はい。
うんうんうん、なるほどな。
うんうん。

なるほど、そうなんですね。それは週末ってゆうと、金、土、日も含めた話ですかね？金、土だけ。
うーん。 ああ、いやいや、あの、金、土ですね。
金、土、なるほど。で、その平日は、こう、お仕事をされていて、みたいな認識もあってますかね？
うーん。 あ、はい。まあ、ちょっと、家族がですね、えっと、土曜日と日曜日が、こう、会社とか学校とかがお休みなので、それで、まあ、家族そろってちょっと夜更かししちゃって、で、次の日の朝もちょっと遅く起きるってゆう、不規則なリズムになっちゃってますね。
はい。 はい。 なるほど。 うん、ふんふん。 そうなんですね。でも、ご家族で、こう、夜更かしされるってなんかすごく素敵ですね。<chuckles> はい、あんまりご家族で夜更かしするってゆうのって、あまり聞かないので、すごく素敵なことだなって思いました。
うん、うーん。 あ、ほんとですか？うんうん。 ああ、なんかちょっと嬉しいですね。うーん。
あ、はい。それは、何をして夜更かしされちゃうんですかね？